Ah ouais! C'est si rare que ça là-bas? Ou alors, c'est du hasard. Pourtant tu en as fait des spots de pêche. J'imagine.
Mmh. Non, tout simplement parce que oui, oui, oui, j'en ai fait j'en ai fait, mais le problème, c'est que, heu, bah, heu, tu vois, il y a certains il y a une certaine politique à la pêche qui est très compliquée, donc forcément, heu, voilà, heu, c'est plus du du gangsta fishing que tu fais, donc c'est, en entre guillemets, heu, tu vas pêcher alors que, bon, heu, la réglementation n'est pas forc ouais, voilà, c'est ça, donc du coup, heu.
Ouais, OK. C'est semi légal. Ouais. Et donc là, oh, un copain pêcheur! On va le voir, c'est ça? <chuckles>
Ouais, sauf que, dis-toi, moi, je ne parle pas allemand. Enfin, je parle quelques mots rapidos, donc moi, je me dis: «Mince, comment je vais faire et tout parce que c'est sûr, il va me poser une question», donc au pire, je switch à l'anglais, donc j'étais en train, déjà, de préparer ma la ma phrase d'ancrage et tout
Ah, c'est vrai!
et et là, alors là, l'instant mythique, mais vraiment je je te l'assure que ça a été mythique. On se croise et là et, le p j'allais l en fait, j'allais lui dire une phrase et lui, il me sort directement pour, heu, tu sais, par panique: «Heu heu, sorry. Heu, I don't, heu, speak English» avec un accent français mais qui ça sentait le français, quoi. C'était vraiment, là, là, l'accent, c'était un Français. <laughs>
Ah, oui! <laughs> Ah ouais! Comme il en peut plus. Ouais. Oh! Le sorry! Mmh. Ah! Punaise! Est ce que tu as joué avec lui, à faire l'anglais pour le faire paniquer un peu ou pas?
Et moi. <laughs> Ah non! Bien sûr que non! Moi, je suis trop nul en anglais, aussi, tu crois que je vais m'amuser? <laughs> Et là, il me dit qu et là, je lui dis quoi? Je dis: «Ah, moi aussi, je parle pas anglais» mais d tu vois? J'aurais dû avoir le réflexe de dire: «I don't speak», heu, enfin, tu sais, genre: «Moi aussi, je parle pas anglais» mais en franç en anglais. Moi, je lui ai dit: «Moi aussi je parle pas anglais» et là, il me dit: «Ah mais tu es Français?» mais ouais et là je lui dis: «Ouais "ah mais Français ici, mais qu'est-ce que fais là?"» et tout, et là, du coup, bon, bah, forcément, heu: «Qu'est-ce que tu fais là?» Nin, nin, nin. Heu, heu, «Tu as quel âge?» heu, tu f lui, il me dit qu'il
Oh là là! <chuckles> Un pied de nez. Ah le Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, ça a dû beuguer, là? Ah! <chuckles> Bonheur, plaisir, partage, discussions naturelles, heu. Mais la, vous êtes devenus meilleurs amis à ce moment-là, là ça y est, là, <chuckles> il y a plus rien autour, là.
Ah ouais! Là, on était on était meilleurs potes de pêche et tout, heu, là, on raconte nos vies et tout, donc heu, je j'apprends alors le truc fou, c'est qu'il habite en Île-de-France comme moi.
OK.
Le mec a quasiment le même âge, donc heu, à l'épa à l'époque, j'avais vingt, heu, je venais d'avoir 22 ans, je crois. J'avais 22 ans, il en avait 23. C'était un 2000, moi, j'étais en deux mille un.
Mais c'est parfait. C'est f
En plus de ça
Mais qui l'a posé là?
en plus de ça, le mec est pêcheur. Un Français, parisien, pêcheur, du même âge! <chuckles> En Allemagne! <laughs>
Incroyable! En Allemagne! <chuckles> C'est ouais, non mais qui? <chuckles> Comment? C'est quoi, ces étoiles alignées, là? C'est un coup du destin? C'est <chuckles> c'est génial, en vrai, cette rencontre.
Et alors, le le pompon, mais alors, là, j'ai jamais vu un truc aussi fou, heu, c'est qu'il était parti rejoindre sa f son sa conjointe en Erasmus, comme moi.

OK. Ouais je vois.
Voilà. Et donc dans cette sur cette frontière là, on a des SPAR. Heu, des SPAR qui font une spécialité cu je je franchement là, j'ai j'ai j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner pour juste manger ça. Tu as, heu, tu sais, hein, c'est ce qu'on appelle un ils appellent ça là-bas, heu, la traduction, c'est réfectoire. Et en fait, c c'est une, hem, je sais pas, c'est c'est c'est en grand, heu, heu, heu, tu sais, c'est c'est c'est un un truc où tu peux te servir, heu, des salades, différentes salades avec différentes sauces et en fait, tu te composes ta propre salade avec des trucs, heu, genre, heu, des trucs, heu, typiques allemands, autrichiens, heu, des spätzles, des des pâtes, heu, du truc au fromage, heu, ça peut être aussi, heu, mince je me souviens plus comment ça s'appelle. Heu du salam!
Une cantine? D'accord. Ah ouais! Ouais, je vois absolument, ouais. Ah, c'est le Subway des spécialités de l'est, quoi, <chuckles> dans l'idée, un peu. Sauf que c'est en version salade et pas sandwich, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça et d'où d'où je te raconte ça, c'est parce qu'en fait, on s'était pris cette fameuse salade. Heu, moi, comme d'hab à mon habitude, je prends, heu, 500 grammes de salade, parce que c'était tellement bon! <gasps> Je vraiment! Littéralement!
Ah ouais! Une salade qui fait grossir quoi, on aura tout vu! <chuckles> Non.
<laughs> Non, vraiment vraiment, c'était l le truc qu'on a découvert, hem, bordure d'Allemagne et donc du coup, nous on a s on s'est dit: «Bah, vas-y, viens, on se pose au bord d'une rivière, heu, d'un d'un lac ou quoi, et et on se mange ça» et donc du coup, on était du côté de l'Allemagne, du coup dans un grand lac, j'avais mes cannes à pêche dans le coffre et je me dis: «Tu sais quoi? Je mange ma chala ma salade et pour décompresser, je vais faire le tour du lac». Ma conjointe, elle, elle se met dans la voiture au chaud, elle se mate sa petite série, à l'époque elle regardait, heu, je crois que c'était, Witch The Witcher, qu'elle regardait. Je sais plus exactement.
OK ouais. Petite balade, ouais. Bah, il faudrait une grosse série Netflix, ouais.
Ouais, mais non, mais je je te c'était juste pour te dire que je me souviens de ça! Parce que vraiment je crois que c'est la journée de ma vie que je me souviendrai le plus!
<chuckles> Mais c'est si improbable que ça, <chuckles> ce qui s'est passé?
Oui, oui, oui, oui, je te jure parce que, du coup
Donc là tu es autour du lac avec, heu, ta fourchette, ton assiette ou ta enfin, ta salade quoi et tu tu te balades et tu regardes, heu, au feeling, un peu, l'environnement en mangeant, quoi.
Voilà c'est ça, donc je Exactement! Je repère les lieux, savoir a qu'est-ce que je vais avec quoi je vais pêcher et cetera. Il faut savoir qu'il y avait des grandes crues il y a eu des grandes crues sur ce lac. Heu, il y avait eu enfin vraiment il y a eu d des grosses intempéries à ce moment-là, un orage fulgurant qui a qui s'est qui s'est passé, heu, il y a quelques semaines, il y a eu des fortes pluies après ça, et donc du coup, le lac, il a pris au moins 1 m, 1 m tren 1 m, heu, 50 de f de de plus, quoi, tu vois?
Ah OK, ouais. Ah ouais, quand même! C'est quel effet sur les poissons? Donc heu, enfin, c'est plus dur à choper? Il y en a moins ce da moins par espace?

Et je pense que tu l'as très bien dit ouais, il y a la aussi la pêche qui nous rapprochait, mais tu l'as très bien dit au début, c'est qu'en fait on avait un point commun et on on était, heu, on était en Allemagne, heu, en vacances potentiellement en Erasmus et cetera, on n'é on n'était pas très bons dans la langue et on se rencontre. Donc en fait, ça fait un match naturel. On on on est là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à quelqu'un d'autre que notre compagne ah ouais là, on s'est lâchés et tout. Heu, dis-toi que je suis rentré à la voiture, il faisait quasiment, heu, quasiment nuit, hein.
Bah, c'est aussi ça, la pêche, quelque part, hein. Mmh, pour le coup. Ah ça fait du bien, ouais, sinon. Ah ouais mais tu as passé tu as ah ouais, une grande partie de l'après-midi, voir tout l'après-midi, en fait, et j'imagine que ta ton retour, tu l'as fait avec un un grand sourire, heu, jusqu'aux oreilles, tu as dû raconter ça à ta copine qui qui était encore sur, heu, The Witcher, c'est ça? <chuckles>
Bah mmh mh. Eh ouais, elle était bon elle avait quasiment elle avait <scoffs> je sais plus, regardé au moins 3 ou 4 sé heu, séries, enfin 3 ou 4 épisodes. Heu, elle avait saigné, elle elle était là: «Ah tu es déjà là?», limite: «Ah tu es déjà là? Heu, ah, heu, tiens vas-y tu veux pas repartir là, heu, il y a une scène importante et tout». <laughs> Heu, ah, ça me régale, on a t ça, on est trop on est trop on est trop bons pour ça, c'est-à-dire qu'on se laisse des on se laisse beaucoup d'espace et cetera et et tu vois ça ne ça en fait notre un peu notre humour et ça en fait un un truc de fou et du coup, tu vois, je lui raconte cette anecdote-là et elle me croit pas au début, elle me dit: «Mais vas-y qu'est ce que tu racontes, tu t'es fait un ami imaginaire et heu heu, enfin vas-y <chuckles> qu'est-ce tu me racontes?»
Oui, épisodes. Déjà ah ouais, elle aussi, ouais, <laughs> sa meilleure pote c'est The Witcher, quoi. <laughs> Bah ouais, c'est marrant. <laughs> Elle t'insulte: «Mais il est fou, celui-là, comment ça, là?»
Et dis-toi que bon du coup, heu, je te spoile le le la fin, mais c'est devenu un de mes meilleurs potes de pêche. Heu, ouais parce que du coup on s'est revus, là, récemment, on s'est revus, heu, sur Paris. Ah lui mmh.
Ah ouais à ce point-là? Ah ouais. Ah je me suis dit vu que vous avez des études différentes, vous êtes séparés et tout, vous êtes plus revus mais si ah ouais du coup.
Ah, si, si, si, c'est pour ça que ça, c'est une amitié qui est née complètement au hasard. C'est-à-dire que c'est vraiment une amitié s qui a duré alors on sait p attention, là le petit, bon, le petit spoiler un peu nu-nul, c'est qu'on s'est pas revus en Allemagne, par contre. On s'est pas revus en Allemagne, mais par contre on on se chattait. On s'envoyait des blagues, des mèmes sur Insta, heu heu, il m'a envoyé, heu, tu sais sa petite femme en soirée et tout. Donc heu, tu vois? On se on on de temps en temps, je crois, on s'appelait 1 ou 2 fois, tu sais, heu, pour se raconter un peu des péripéties en pêche. Parce que du coup moi, j'avais été pêcher en Hollande et lui il avait été pêcher, heu heu, en en Autriche. Moi j'avais pas eu l'occasion de pêcher en Autriche et du coup on se racontait un peu nos expériences de pêche et on s'est dit: «Bah vas-y let's go, dès qu'on rentre en France». Lui là, il restait là par contre plus temps. Il restait un un peu plus de 1 an alors que moi je restais que quelques mois, tu vois?
Ah, ouais? a ce point là? Ouais. C'est énorme. Ouais, OK, ouais.